Como evitar desperdício na cozinha, no dia a dia?
Olha, eu acho que uma das principais coisas pra se fazer pra s evitar, né, desperdício na cozinha é se programar, durante a semana. Se programar, se planejar certinho pra não ficar aquela sobra aí né. E ficar ali por dias só esperando ser jogada fora. <laughs>
Uhum. Certo. Hum. <laughs> É verdade. Mas quando você diz se programar é imaginar já mais ou menos os pratos que você vai fazer na semana? Como é que você faz isso?
<laughs> Não tanto. Ó, eu costumo fazer assim, né. Quando eu vou no mercado, eh, as proteí assim que eu volto do mercado, as proteínas, eu porciono. Então somos em 4 pessoas aqui em casa. Eu sempre coloco 4 ou 8 porções, no máximo, ali juntas, que vai ser pra 2 refeições. Então, eu já faço assim, as proteínas porcionadas, tá. E
Certo. Uhum. Certo. E aí você cozinha uma pa você cozinha uma parte e congela a outra você cozinha tudo?
Não. Eu co eu fo eu as proteínas, assim, tipo frango, um uma carne moída eu deixo crua. Porque eu nunca sei o que que eu vou fazer com eles ali. Coxa de frango, sobrecoxa, essas coisas assim.
Certo. Uhum.
Então eu já coloco em porções. Tipo, ah, 4 coxas de frango. Já congelo as 4. Porque eu sei que é aqu que é aquilo que a minha família come.
Certo. Ah, faz sentido mesmo.
Se eu f eh, se eu fizer mais, vão comer mais. Mas, pode ser que não comam e aquilo vai ficar.
<laughs> É. É uma boa forma de evitar o desperdício, com certeza. Já imaginar a quantidade que p é necessária pra uma refeição, né?
Vai ficar ali. Sim, sim. Sim. E e eu também costumo fazer o quê? Peitos de frango, eu conge eu cozinho, desfio, e já guardo ele desfiado e congelado.
Hum. Certo.
Em porções também. Porque se acontece de, eh, "Ai não deu pra cozinhar alguma coisa assim" eu faço um wrap, faço um sanduíche com ele, então tudo sim.
Hum. Ah, inteligente também. Muito boa essa escolha, agora e legumes e e verduras como é que você faz, então com eles, que eles acho que são um pouquinho mais difíceis de porcionar, não são?
S sim olha, são um pouquinho mais difíceis e mas eu porciono também. Por exemplo, eh a eh, aqui onde eu moro agora a estação é de abóbora.
Hum. Certo.
Então muito é de estação. Então eu, pego as abóboras, pra não deixar ali, eh, né, os os vizinhos têm muita horta, <chuckles> então eu ganho muita coisa. <chuckles>
Ah, te ajuda bastante, aí não precisa ir no mercado buscar abóbora que delícia.
E muito É, Então só que aí né, produz muito e pra não estragar aquilo ali, então eu pico, congelo também em porções e vou e vou fazendo por porções. Porque eu sei que aquele legu não vai estragar. A batata que eu que eu
Hum. Certo então você congela a abóbora ve eh, sem cozinhar é isso mesmo? Ah que interessante.
Sem cozinhar, sim, eu cozi eu congelo ela eu já eu corto ela de várias formas, ou de quadradinhos, daí a outra eu corto em rodelas, a outra eu corto em tiras, porque aí eu já vou pa pensando mais ou menos em como é que eu posso preparar.
Certo. Hum. Nossa, muito pro você. <laughs>
Então eu já <laughs> daí eu já vou congelando ali, né, de mais ou menos de vários tipos de receitas que eu costumo fazer. A b a batata é uma coisa que eu já perdia bastante
Certo. Uhum.
né. E aí agora eu compro um pouco menos de batata, mas procuro usar bastante pra não estragar.
Certo. Até porque a batata não funciona cozi eh, cozinhar ela e congelar, né.
E cenoura também. Não, conge é, não, não fica muito legal. Então, é. Agora cenoura é uma coisa que eu congelo, tipo assim, eu compro a cenoura fresca e uso. Se eu vejo que ela tá, ali querendo passar né, aí eu congelo. Aí eu pico e congelo.
É ela ficar aguada. Uhum. Uhum. Certo. Ah, tá certo mesmo porque ela ela fica boa cozida, ela não fica boa fresca mais, né.
Sim. Exato, exato ela fica meio meio murcha.
Uhum. Sim, sim. E quando você de fato você tem é é essa chance, essa sorte de ter na verdade hortas, vizinhos por perto e tal, mas você também vai ao mercado e compra legumes e verduras lá ou você compra mais proteínas e outros produtos?
Uhum. Sim. Não, eu também costumo com eu comprar verduras, frutas assim no supermercado também, tá. Eh, pra evitar muito, né, o desperdício, porque, eh, fica passado né. Ainda mais quando você contra compra em mercado que enfim, se não é uma coisa biológica estraga muito rápido.
Certo. Fica. Uhum. É verdade, principalmente as folhas, fica difícil de prever quanto tempo elas vão durar, né, que que você faz?
Eu Olha com folhas eu costumo comprar semanalmente tá.
Hum, tá.
Ou eu compro já a salada picada ,eh, e pronta nos sacos.
Uhum.
E, é assim que a gente consome e a gente fica com vontade de consumir, porque já tá picada, lavada, fresca ali.
Já tá a mão, né. <chuckles>
A mão, então, é muito mais fácil. E, agora com folhas maiores assim, né, uma alface, aquela mais crocante, né, aquela americana que geralmente a gente não encontra assim em sacos, eu compro na semana. Quando a gente: ah, tô com vontade de comer aqui, então é uma folha por semana. Eu vario, eu não compro várias, sabe, não costumo fazer estoque de folhas, justamente pra não estragar.
Uhum. Certo. Hum. Ah, inteligente, né, pra comer até o final, né.
Em eu prefiro ir no mercado toda semana ou a cada 10, 15 dias, mas é produtos que a gente vai consumir até o fim, né.
Uhum. Tá certo, e com relação a frutas, você é do tipo que também dá uma congelada para fazer um suco, um uma geleia, alguma coisa assim, ou você prefere comprar as frutas e consumi-las frescas ali no no dia a dia da semana mesmo?
Hum. Olha, frutas eu costumo a gente compra, né, pra semana, pra ir consumindo na semana de acordo com a fruta ali da estação, né, é sempre a melhor, a mais gostosinha, mais doce, mais suculenta, <chuckles> né.
Certo. Mais doce, ah, verdade. Uhum.
Mas, quando eu vejo que está passando, que perde muito rápido, vai virar geleia, vai virar um bolo, vai virar um smoothie, vai virar alguma coisa.
Certo.
Eu não deixo não deixo estragar. Laranja, quando tá passando, eu faço bolo de laranja, ou a banana, quando está passando, eu con a banana eu congelo. A banana é
Hum. É, a banana funciona bem pra congelar, né. Você consegue descongelar ali e fazer um doce depois se ela estiver um pouquinho passada, e se ela estiver mais verdinha dá até pra esperar ela ficar mais madura, né.
É. Então é uma fru é uma das frutas que eu congelo, agora pensando aqui, é. Eu sempre congelo banana e faz uma vitamina, faz uma bolo, ela sempre nunca é perdido. <chuckles>
Uhum. Ah, que bom, que bom. Não, ach você tem técnicas muito inteligentes, mesmo, de evitar o desperdício. Mas, assim, você aprendeu elas na família? Você aprende você pesquisa na internet, como é que você você foi adquirindo essas experiências?
Olha Olha, as duas coisas, tá? Eh, eu pesquiso muito na internet, né, porque eu gosto de dessa coisa de da da da comida, eu gosto de compostagem, eu gosto de utilizar até a casca da da das frutas, dos legumes e tudo, pra compostagem. E também em ca em casa, né, crescendo, enfim. A gente vê a mãe utilizando tudo, fazendo do arroz, a sobra, um bolinho de arroz pra
Uhum. Certo. Uhum. Um aprendizado em casa que foi expandido por dicas da internet, você diria?
Então Exato, exato. É, acho que foi isso sim. E também com trocas, né, de trocas com amigas, assim. Esse lance da compostagem mesmo, essa coisa da compostagem, eh, não era uma coisa muito clara pra mim. Na verdade eu cresci minha vó fazendo muito, colocando casca de ovo, até borra de café, casca de frutas e tal, na na horta. E sim, vendo isso. E depois de adulta, eu conheci uma amiga, tive uma amiga, que ela tinha um um canto de compostagem na horta dela.
Hum. É. Uhum. Certo. Hum.
E aquilo muito incrível. Porque não desperdiça nada, absolutamente nada. Toda casca de fruta, legume e casca de ovo, co casca de qualquer coisa, vira compostagem, vira adubo pra horta, que vai fazer o quê? Te dar, ali, frutas, legumes e verduras, muito mais, né,
Sim. Com certeza. Tudo muito mais natural, tudo sem desperdício nenhum, né? E, também, você mencionou que tem filhos. Você já tá ensinando, passando pra uma outra geração esse aprendizado, né?
Sim, com certeza, com certeza. Eh, o meu filho, eh, ele é muito ciente, sabe, de de desperdício. Tanto que ele tem uma mania, <laughs> de quando ele não al ele almoça, ele tá almoçando ele almo ele é o último a almoçar, vamos colocar assim, né, porque depois da escola, enfim
Aham. Certo.
e ele não consegue comer todo o almoço, ele quer guardar. Ele sempre quer guardar o restante do almoço.
<laughs> Que bonitinho. Preocupado em não desperdiçar desde pequene de pequeno.
Vou contar pra você. Exato. E não era nem questão de mesquinharia, porque, às vezes, as pessoas pensam: "Nossa, mas que que tem jogar uma comida ali no lixo e fazer uma outra fresca? Que que tem jogar isso aqui restinho aqui no lixo?" Eu acho que tem. Tem muito problema, sim.
Uhum.
Porque atende uma questão social, né.
Uhum. Claro. Claro.
Tem toda uma uma questão de de produção de lixo também. E eu não vejo problema nenhum. Se a comida não tá estragada, se a comida não tá com cheiro ruim ou se não ficou ali, né, ao relento, então, ela pode ser reaproveitada. Até resto eh, tipo, resto até a sobra do churrasco a gente aproveita.
Com certeza. Uhum. Claro! Aham. Tá certo. E qual é, assim, sei lá, uma receita que você faz com essas e essas sobras de de de repente de legumes ou de churrasco, tal, que no final das contas, fica uma delícia e as pessoas até torcem pra sobrar um pouquinho pra essa receita ser feita? <laughs>
Hum. <laughs> Olha, clássico é o bolinho de arroz. Quando sobra arroz, muito arroz, e já não querem mais comer o arroz, já estão ali hum, não tem mais o que fazer com o arroz, ele vira bolinho. Então, coloco ali um pouco de de farinha de trigo, um ovo e um pouco de leite, ou um um pouco de queijo, ali, pra ele ficar mais puxentinho, e faço bolinhos. Fica uma delícia. Churrasco, clássico. O churrasco, na verdade, todo mundo torce pra sobrar. <laughs>
Uhum. Certo. Uhum. E fica uma delícia? <laughs> E aí o churrasco vira o quê?
Porque depois ele O churrasco carne de churrasco, a gente pica t todas as carnes que tem. Carne vermelha ou frango ou linguiça, tudo junto ali, e faz um mexidão com arroz.
Uhum. Tá. Hum.
Aí aquele sabor da carne pega no arroz e fica uma delícia aquele mexidão mexidão, né.
Aquele gostinho de brasa, de churrasco, né. Parece que é uma boa ideia mesmo.
Sim. Aí fica aquele v arroz defumadinho. Então, nunca é perdido, né. Sempre sempre fica sempre vira alguma coisa no dia seguinte.
Uhum. Certo. E das suas delícias de sobremesa, você mencionou bolo de laranja, de banana, qual que é o hit da casa?
Olha, aqui a gente faz muito bolo de laranja. Porque a laranja aqui, eu encontro em sacos grandes, né.
Hum. Ah, certo.
Então, a laranja, depois de um certo período, ela começa a ficar passada, e ela pega mofo muito fácil, né, muito rápido. Então, pra evitar isso, e eu faço o bolo de laranja, que todo mundo adora. Eu uso o a laranja, né, o suco da laranja pra fazer um ca uma calda ali por cima da laranja também, que fi
Uhum. Hum, tá. Aquela caldinha com açúcar, que fica meio branquinha? Ou você faz ela uhum.
Sim, exato. É essa que fica mais branquinha, crocantinha. Então parece que as que quando eu compro bastante laranja, eles deixam a laranja ali me <laughs> "Vamos deixar essa laranja que eu" é.
<laughs> "Vou esconder minhas laranjas na fruteira, assim, pra sobrar." <laughs>
"que ela vai vai virar um bolo. Ó, eu sei que a mãe vai fazer um bolo com essa laranja". <laughs>
<laughs>
Eles fazem me
Parece que realmente vale a pena, até comprar um pouquinho a mais pra pra ver se sobra para esse bolo, com certeza. <laughs>
Exato. Sim. Porque, assim, eu prefiro muito mais que né, eles consumam a fruta, né, in natura.
Claro, claro. Mas
E aí, então o bolo é a última opç né, assim, opção. Mas eu adoro fazer bolo também, adoro cozinhar.
Uhum. Mas é uma boa alternativa, sem dúvida. E até pra um chá da tarde, pra quando vem uma visita, né, uma coisa natural, saudável e deliciosa, né.
E aí Perfeito. Hum, que perfeito, é perfeito. Fi e o cheirinho que fica depois na casa, enquanto o bolo tá assando.
Ah, sim, sim.
Maravilhoso.
Incrível. Olha, foi muito legal entender um pouquinho mais como é que você evita desperdícios na cozinha. Parabéns pelas ideias inovadoras e por colocar isso em prática, e também por ensinar, eh, a sua família, ensinar seu filho a entender a importância de não desperdiçar, de não criar um lixo que depois vai ser um problema lá para frente. Super boas ideias você tem, viu, parabéns.
Obrigada. Com certeza. Verdade. Olha, obrigada. Eu também adorei a nossa troca, adorei a conversa, viu.
Até mais.